Ah, ouais, je vois.
<laughs>
Je vois, je vois. Et à part The Office? Severance, là récemment, vous avez testé?
Ah oui, bon et c'est pas du tout de hem, ouais, ouais j'ai j'ai on n'est pas sur de la comédie, mais je je suis en train de regarder, ouais.
Non, c'est vrai que c'est pas la même chose, heu, mais mais en général les gens qui ont vu The Office, ont vu Severance, je sais pas, heu, il y a une ambiance de bureau, heu, les gens s'y retrouvent.
Ah ouais? Oh! Ah ouais mais heu, Severance, heu, c'est faut être ultra concentré, hein, faut pas louper 1 minute. Ah ouais, je trouve, hein.
Ouais. Mais vous avez regardé?
Ouais, bah là je suis en train de commencer la saison 2 qui vient de sortir.
OK. C'est pas mal ça.
Ouais, vous avez vu vous?
Ouais, ouais, ouais, j'ai regardé ça, bien sûr. J'ai regardé The Office aussi d'ailleurs, enfin un grand bout on va dire.
Ouais The Office, heu, c'est sympa, je trouve. Heu, dans le même genre que the Office il y a Brooklyn 99.
Ouais, je suis d'accord. Ah oui, excellent. En encore mieux moi je dirai! Moi je vais préférer encore Brooklyn 99.
<chuckles> Très drôle. Ah ouais! <laughs> C'est marrant, hein, parce qu'il y a beaucoup de références à The Office, donc heu, on sent la patte derrière, heu, l'inspiration. <chuckles>
N ouais c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Non carrément. Ah oui, j'ai beaucoup aimé cette série.
Et heu, ouais. Vous regardez aussi un peu de comédies? P s heu, peut-être heu
Je regardais un peu de comédie, j'étais à un moment, heu, dans heu, les films de Seth Rogen, je sais pas si ça vous parle?
Ouais. Ouais ils ont la même petite équipe, heu, avec heu, James Franco.
Heu Ouais, exactement. Ouais, voilà exactement, tout ça, tout ça. Ouais ça j'ai bien aimé. <laughs> J'ai bien aimé, heu, ils ont fait pas mal de films, heu, je pense que j'en ai vu une grosse partie.
Tous s ouais, c'est ça. <chuckles>